Mouais. Ouais, ouais, ouais, il y a beaucoup de choses que tu vas devoir éviter. C'est vrai que, notamment, aussi, tu vas te faire interpeller très souvent parce que, bon, et ils vont remarquer et sauf si tu as l'air, heu, particulièrement chinois, ils vont pas hem, ils vont se rendre très vite compte, en fait, heu, que tu ne viens pas de la région. Et à ce n ils vont tous profiter, bon, ceux qui s seraient des esprits un peu plus néfastes, ils vont profiter pour essayer de t'arnaquer, de te voler des choses, donc heu, garde bien la main dans sur ton portefeuille et assure-toi que, heu, quand on t'arte interpelle, tu n'es pas seul.
Ah oui. Ah ben. Non, non. Oui, c'est sûr. Non, non, c'est clair, hein, faut faut que je fasse attention, hein. Donc lui, il m'a donné quelques conseils mais toi, est-ce est-ce que tu verrais d'autres choses potentiellement auxquelles, heu, j'ai pas pensé? J'ai pensé à l'argent, au tracé du voyage, heu, bah, je vais demander à mon frère s'il connaît un guide, hein, pour, heu, pour cette zone, comme ça, j'ai quelque chose d'officiel. Si tu vois autre chose, n'hésite pas, hein.
Mmh mh. Bah, déjà, heu, tu tu as tous les documents, non? Tu, heu, tu t'es bien assuré de tout avoir. OK, ouais.
Oui, oui, j'ai fait l'assurance heu. Heu, l'assurance rapatriement, c'est bon, hein, c'est c'est fait. Ça, c'est obligatoire avant de partir, hein.
Ouais, tu as déjà des contacts locaux. Est-ce que bah, c'est vrai que pour te ramener de l'aéroport jusqu'à chez ton frère, tu vas avoir un chauffeur, mais ce chauffeur, il va être disponible pour, heu, tout ton périple? Ou après tu vas devoir contacter quelqu'un d'autre? OK.
Ah oui, oui, il prend le chauffeur, hein. Il a appelé son chauffeur, il va nous chercher, heu, le matin à 06:00 et il nous emmène chez mon frère, hein.
Et après ça?
Bah, après, on est chez mon frère et heu, bah, tu sais, s il habite dans une résidence sécurisée, mon frère, il est expatrié. Donc il nous dépose, heu, il nous dépose dans la résidence, en fait, le gars, hein. Donc, heu, on est tranquilles, hein.
Ah oui, oui, oui. Mais Oui, exactement, non, non. Oui, mais je veux dire après pour, heu, voyager un peu et explorer la zone, vous comptez vous déplacer comment?
Ah, bah, on va prendre les taxis chinois, hein, heu, pékinois quoi.
Mmh. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, dans ce cas-là, peut-être, justement, vu que, heu, ton frère, il a dit que c'était mieux de prendre un chauffeur, tu ne pourrais pas essayer de solliciter justement le chauffeur pour, heu, vous emmener un peu, heu, là où il faut?
Ah, pourquoi pas? C'est vrai que c'est une bonne idée, ouais. Non, on peut le solliciter, hein. Après, hein, faut éviter, heu, les taxis, je pense, heu, pas officiels, parce que les taxis officiels sont jaunes comme à Londres. New-York, je sais plus si c'est New-York, mais bref. Mais heu, ouais, ouais, non c'est une bonne idée.
C'est vrai que ce serait. Bah oui. Mmh mh. Mais heu Ah oui et non officiel et mouais. Et pour les taxis non officiels, ouais, c'est vrai qu'il y a toujours le risque d'arnaque et c'est toujours mieux de de solliciter quelqu'un que l'on connaît, pas heu, pour tout ça. Bon, dans ce cas là, quelqu'un que ton frère connaît mais à la fin, ça reste un peu, heu, dans le cercle des connaissances.
Exact.